Ngày, à, Tết là ngày lễ truyền thống lớn nhất của Việt Nam cũng như là mang cái ý nghĩa, ờ, vừa là sum họp gia đình vừa là bắt đầu cho một năm mới, thì, ừm, bất cứ ai cũng đều cảm thấy là đầy hy vọng và mong muốn một năm mới tốt đẹp hơn cho bản thân cũng như cho gia đình. <sniffs> Đấy, thế nên là nó vô cùng ý nghĩa, nó có ý nghĩa sum họp và, ờ, đối với gia ờ, với với gia đình mình thì, ờ, mỗi ng dịp Tết đến thì tâm trạng ai cũng đều là vô cùng háo hức mong chờ. Mình thì mong chờ là nó là những ngày sum họp được nghỉ ngơi, còn các con thì lại mong chờ là đó là những cái ngày, ờ, có nhiều tiền lì xì và được đi chơi. <laughs>
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng vậy. Ừm. Ừm, đúng vậy. Ừm. Đúng vậy. Ừ. À, đúng rồi. Thì hồi nhỏ thì mình mình thích cái lì xì đó ha, mà lớn rồi thì mình lại rầu là mình phải đem <laughs> tiền lì xì ra, nhưng mà không sao hết, d dù sao cũng cho là con cháu nhà mình hết thì cũng vui vẻ với nhau. Ừ, thì mình á, ờ, trong mấy, à, ngày lễ đó là bạn thích cái gì nhất trong lễ, trong Tết?
Ờ. <laughs> Đúng rồi. Ờm, thật ra là đối với mình ngày Tết là mình thích nhất là đêm giao thừa.

Nhà mình bây giờ là cũng không còn được như ngày xưa nữa rồi. Tại vì, ờ, bà mình thì mất rồi mà bố mẹ mình thì, ờm tức là, kiểu, có khi bố mẹ mình cũng còn trẻ hơn ấy, thế nên là ngày Tết thì bố mẹ mình cũng vẫn còn, ờ, đi vào, ờ, nhà anh em các thứ nên là nó cũng bị, ờ bạn nói bạn nói làm mình lại giật mình, đúng rồi đấy, đáng nhẽ là phải giữ được nguyên cái phong tục như vậy.
Ừm. Ờ, Ừm. Ừm, ừm. Ừm, rất là khó bạn ơi.
Ấy, nên là ờ, đúng rồi, bây giờ là ngày lễ truyền thống rồi, mình cảm thấy nó nó không còn được giữ ý ý nghĩa như xưa nữa rồi, tuy mặc dù vẫn vẫn ý nghĩa đấy nhưng mà nó cũng kém hơn đấy.
Ừm. Ừm. Đúng vậy, đúng vậy. Ừm. Nó nó bớt nhiều, ừ. Ờ. Ừm, mình, à, ừm, nói mấy cái đó rồi còn nói đi nói lại, còn đồ ăn nữa bạn, ờm, giống như là mấy cái ờm, mình có ăn cái gì thịt kho á bạn, trứng với thịt kho. Thiệt đó. <laughs> Đó, đó, mình ở Sài Gòn. Ừm. Ừ.
Bớt nhiều chứ. Ừm. À, ở ở trong Nam sẽ là thịt kho trứng, đúng không? Đó, thịt kho rệu, thịt kho rệu, ờ, còn ngoài Bắc mình thì là, sẽ là chủ yếu là canh măng.
Ừm, ngon quá!
Đó, hành muối nhưng bên trong bạn nó sẽ nà củ kiệu, đúng không?
Ồ, ô! Củ kiệu mình thích lắm. <chuckles>
Canh đó, bên bên ch bên chỗ bạn là củ kiệu, còn mình là hành muối ăn cùng với bánh chưng, nó ngon ngon vô đối luôn ấy, dồi ôi! Sao mà nó ngon? Và ngoài ra ờ.
Ừm. Ừm. Ừm Mà thường bạn bạn ăn bạn hay chiên bánh chưng bánh tét hay là ăn ăn sống?
Trời ơi, nhà mình á, mới gói xong, gói xong thì, à mới luộc xong ăn thì ăn nóng luôn, nhưng để đến hôm sau, hôm sau nữa nhà mình bắt đầu nhà mình phải chiên lên, chiên lên ăn nó ngon gì đâu, bạn cho thêm ít tương ớt. Trời ơi, sao nó ngon vậy? <chuckles> Giờ lại thèm. <chuckles>
Ừm Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ, ờ. I know. Ờm, rồi, bạn có ăn, ê, cái gì hột, ờ, hột dưa, phải hông? Hột dưa hả?
Ờ, có hạt bí, hạt dưa, ờ, ở trong đấy thì là sẽ là nhiều hạt dưa màu đỏ đỏ, đúng không? Ngoài mình thì ngoài mình thì lại là hạt hướng dương, ngoài mình là ch chủ yếu là ăn hạt hướng dương với lại, ờ, ăn bánh kẹo, nhưng mà bánh kẹo thì bây giờ mình cũng không thích nữa rồi. Ờ, đúng rồi, còn nếu chủ yếu là với lại, à, ví dụ nhà mình mà có làm được kẹo lạc thì ăn vui lắm, vì nhà mình tự làm nên nó nó vui quá trời luôn á, ăn thấy nó ngon. <chuckles>
Ờ, ờ. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, ừ. Ồ! À. Ít rồi, ừ, ngọt quá. Ừm. Ờ. Đúng, đúng. Ờ, ờm, rồi để mình coi còn gì nữa hông? Ồ, ờm, còn ngoài ra á, Tết Trung Thu á, ờ, sorry, Tết, a, Tết mình ờ, Tết Nguyên Đán á, mình còn thích Tết Trung Thu nữa, tại vì mình thích ăn cái bánh Trung Thu. Ừ. Trà. <laughs>
Ê. Ờ. Ừ, đúng rồi, bánh Trung Thu nó quá là ngon luôn, nếu mà bạn đã ăn bánh Trung Thu Đông Phương bao giờ chưa? Trời ơi, bánh Trung Thu Đông Phương. Thế thì để
Chưa, chưa bạn, mình thích ăn bánh nướng lắm, ừm.
Bánh nướng Đông Phương, ờ, số 1 luôn. Bạn ăn và vừa ăn vừa bạn bạn ừ, đấy.
Ồ! Vậy hả? Mà Đông Phương là ở ở Sài Gòn hay ở đâu bạn? Đông Phương là ở
Sài Gòn thì là Đông Phương, Hải Phòng nha.
Hải Phòng, ờ, ô kê. Ờm.
Thế ở Sài Gòn thì mình không biết được, à, ch có bán không? Nhưng mà mình ăn ở Đông Phương, Hải Phòng nó ngon, nó mình có thể ăn hết được, ừm, mỗi ngày 1 cái đấy, nhưng mà ăn nhiều quá cũng rất nguy hiểm.
Ừm. Ờ. <chuckles> Oh my <laughs> Đúng rồi, nó nóng. Ờm, mà bạn thích ăn cái nhân nào?